Und manche, m meistens die Männer, die sagen dann: „Ne, will ich nicht machen, sonst werde ich verrückt.“ Äh, ähm, und die Frauen, die sagen: „Na, das kannst du doch mit Geld überhaupt nicht messen“ und so, weißt
Mhm, mhm, mhm. <laughs> Ja, na ja. Ah, halt so gesehen hast du recht. Die Kinder sind ‘n ganz schön kostspieliges Hobby, ja. <laughs> Ja, äh, <giggles> aber aber deine Hunde auch, ne? D da musst du bestimmt auch viel reinstecken, Futter und Tierarzt und so.
Is <laughs> Ja, ‘n kostspieliges Hobby, das mag ich, ja. Ja, hast du denn das schon mal aus Ja. Ja, ja. Ja, da hast du ‘n guten Punkt, aber aber nicht so viel wie mit‘m Kind, also das
<chuckles> <laughs> Ne, ne, das nicht, aber sie sind ja auch Familienmitglieder, ne? Ja. <laughs>
Sag mal, hast du dir das denn schon mal ausgerechnet?
Äh, ne. Habe ich habe ich noch nicht, aber ja, also, äh, dass das ‘ne hohe Zahl ist, äh, da bin ich mir ganz schön im Klaren drüber. Allein die College-Kosten heutzutage und so was da auf einen zukommt, ne? Das ist ja das will man gar nicht wissen. Mhm.
Ja, da musst du ja schuften bis zum Tod, weißt du?
<laughs> Ja, ja, ja. Oder die Kinder machen die Schulden. Ja.
Ja, weißt du, das ist aber auch sch also aus solchen Schulden rauszukommen, das ist das ist ‘ne schwere Sache, also da da sind manche, die i in ihre 30er da noch
Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ja, ja, ja, wenn du das mal geschafft hast, das ist dann auch ‘n Riesenerfolg.
bezahlen, mm. Ja, ja, und dann sollst du noch ‘n Haus 'ne Hypothek für ‘n Haus aufnehmen, weißt du?
Äh, ja, ja, gleichzeitig, ne? Äh, Wahnsinn.
Wie sollst das schaffen? Hey, hör mal zu, ähm, gutes Gespräch, ja? Ähm, vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald.